Olha, eu tento me apegar a todas as coisas positivas, sabe, no dia a dia, mesmo a a as pequenas. Pois é, é porque, quando acontece alguma coisa que seja para para nos estressar ou então um imprevisto que incomode, isso já acontece de forma natural, né, a gente não precisa nem procurar. Eh,
Ah, é um ótimo ponto de vista. Sim. É, sem que a gente procura já aparece. <chuckles>
Exato. Então, justamente por isso que eu tento focar, também, em pequenas vitórias do dia a dia, sabe, como o simples fato de acordar. Eu tenho um hábito de, assim, que eu acordo eu sempre eu não tenho religião mas eu costumo agradecer a Deus, sabe. Tipo, assim: "Ah, obrigado pelo dia de hoje. Eh, que seja legal". Tentando já ser
É. Claro. É, já já abri os olhos de manhã, já é uma pequena grande vitória, é verdade.
Exato. E, aí, eu vou me apegando ne ne nessas vitórias. "Ai acordei, estou vivo, vamos para luta." <chuckles> E
E qual é que qual que é seu você tem algum ritual de de manhã? Tem gente que acorda não quer conversar com ninguém. <chuckles> Tem gente que antes de tomar um cafezinho não quer conversa, não quer papo.
É, então, eu sou um pouco assim. <chuckles> Eu sou um pouco assim, sabia. Eu acordo cedo, na verdade, não é nem que eu não quero conversar com as outras pessoas, é porque o meu humor é péssimo de manhã, <chuckles> eu fico mal humorado cedo. <laughs> Aí ,tipo, eh, a o pessoal daqui de casa já até me conhece então, assim, ninguém, eh, estranha, mas se eu estiver de acordando em um outro ambiente e acordar de cara fechada as pessoas pe podem até achar que é algo contra elas ou algo assim mas, não é, <chuckles> o meu jeito. Exato.
<laughs> <chuckles> Intratável. <laughs> <chuckles> Que é uma coisa de pessoal. E o que que você faz? O que que faz mudar, eh, o humor, de manhã, quando você acorda?
E então, eu comecei a fazer, tem pouco tempo, atividade física, que eu não fazia. Então, eh, já foi um Eh, pois é, o os meus dias, e eles têm sido um pouco até mais produtivo, sabe. Porque eu consigo acordar e, aí, faço u u uma atividade e quando eu volto, eh, é como se eu já tivesse realmente despertado, sabe. E aí já dá um gás.
É, está vendo. Já é um ótimo início. Sim. Já dá o gás para para seguir o o dia a batalha do dia. <chuckles>
Exato, exatamente, aquela força assim, sabe, um impulso, e, aí, eh, começa o dia, né. Eu gosto também de tomar um café gostoso, tipo, preparo aquele café, não não sou de comer muito cedo.
Como que Aquele cheirinho de café.

É verdade. E aí eu fico logo estressado quando hum? Pode falar. <laughs>
É, o físico vem depois, é consequência. <laughs> Eh, deixa eu te falar uma coisa, você tem alguma coisa assim, algum truque, alguma coisa que você usa com você mesmo para te motivar, principalmente no início, né, que é mais difícil? O que você dizia a você mesmo quando você estava com preguiça, quando você quando as coisinhas que você queria fazer que você projetava não estavam acontecendo, o que é que você se dizia, para manter o foco na sua atividade física?
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Então, na atividade física, né, que é o o o o o essa a maior mudança que eu tive ness nos últimos tempos, eu foquei
É é uma gran foi uma grande vitória, né. <chuckles> Foi a sua vitória.
Foi, exato, foi uma vitória legal. E tipo, eu foquei pôn no porque no final do ano eu vou vol vou viajar para o Brasil, né, vou visitar minha família, e eu eu estou morando fora, então, tipo, assim, ai, eu foquei assim: “Ai, eu quero chegar lá bem, eh, quero, eh, comprar umas roupas para viajar”, então, tipo, assim, eu meio que fui me apegando, é, nu nu em uma possibilidade do futuro, né. É porque não é fácil realmente tipo é é não é todo dia que a academia é uma maravilha e o corpo dói, às vezes, mas assim, faz parte assim como tudo na vida, né, o crescimento ele não não é só feito de coisas.
Ai É. É verdade. É, tem que ter bem força de vontade, viu.
Uhum. Mas para outras outras áreas da vida, eh, o que eu tento buscar minha motivação justamente na família, nos amigos, pessoas com que que eu admiro, sabe?
É sim.

É onde você foca, né. Para poder seguir firme e forte. <laughs>
Uhum. Exato, exatamente, porque a gente tem que ter essas referências, né. Eh, elas são boas.
Deixa, hum, deixa eu te falar uma coisa, eh, e no seu trabalho, na na s no não sei, no seu relacionamento, ou família ou afetivo em casa, me dá Você pode me dar um exemplo de cada pequena vitória, pelo menos algumas mais recente, que você teve?
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, assim, por exemplo, eh, pequenas vitórias, eu estou super feliz e animado que eu consegui comprar alguns presentinhos, algumas lembrancinhas para minha família, né, lá no interior. D pois é, et exato, e a cada, eh, por exemplo, eu comprei uma bonequinha para minha sobrinha, super fofinha, u uma LOL que, tipo, as crianças estão doidas agora, tipo, eu nem sabia, nem conhecia essa boneca. É, então, tive que conhecer, porque e ela queria, eu falei: "Não, deixa eu ir lá olhar", e tipo, só o fato de comprar algumas coisas, de pensar neles quando eu vo vou escolher cada coisa, isso já é uma pequena vitória para mim. Uhum, exatamente.
Ai, parabéns. É tão legal, né, uma satisfação tão grande. Sim, é a febre do momento. <laughs> E poder dar e poder comprar, né. Mesmo com com o suor, com o sacrifício, com qualquer coisa, poder dar, proporcionar, é uma é uma grande vitória, essa.
É. Uhum. É uma grande vitória, e no trabalho também
É, essa sim.
eu sempre procuro me me motivar, sabe, e e tentar fazer o meu melhor ou então, tipo, alcançar, mas nem sempre a gente consegue, então eu tento não me desmotivar. Eu, eh, tenho exemplos de colegas ótimos, que também, eh eh, e são como, eh, como eu mesmo falo, né, exemplo para se seguir, eh, e em um momento de um um
É q você teve bastante sorte também, né, foi p por ter entrado em um ambiente de trabalho onde os colegas são assim.
Hum. Exato, exatamente.
É, porque a gente é fruto do meio que que anda, né, se está em um ambiente de trabalho desunido, estressante, sem estímulo de de objetivo, né. Tudo muda.
Uhum. Sim. É, não é legal para ninguém. Exato, de fa faz com que as coisas elas n sejam menos produtivas, né. Menos agradáveis, menos produtivas, então assim, eu dei so isso eu tenho sorte no no no meu trabalho, porque eu trabalho com uma equipe muito legal, eh, e a gente tem uma liberdade legal, liberdade criativa, cada dia nem um dia é igual ao outro, então, eu como sou dinâmico, eu gosto, assim, sabe, d do do fluxo que o meu trabalho tem, mas eu já tive, eh eh, outras oportunidades de trabalho, que não foram tão agradáveis tanto, sabe, <chuckles> e tem que lidar também, não tem jeito.
Ai, que maravilha. Ah, no n sim, sim, sim, sim, n é é a oportunidade maravilhosa, poder trabalhar em um ambiente assim.
Uhum. Concordo, concordo contigo.
Com certeza.